Certo. Guarda, è una difficoltà comunque comune, perché, non è semplice accettare complimenti, o dei semplici riconoscimenti dagli altri. Mi hai parlato dell'ambito, uhm, lavorativo, volevo capire se, ehm, ti accade solo in ehm, in questo ambito, oppure se ci sono altre situazioni, ehm, con uhm, o magari con quali persone ti è più difficile accettare un complimento?
No, è proprio a 360 gradi, cioè al lavoro, nella vita privata, ai templi all'università, diciamo proprio a 360 gradi, ecco.

Mh. Senti, hai altri ricordi, o magari esperienze passate, oltre a questo della scuola, che pensi abbiano influito su questa difficoltà, che adesso hai, ad accettare i complimenti riconoscimenti per la tua bravura?
Uhm, senti, diciamo che sempre collegato un po' a tutta quella che è la sfera della vita, no, che sia lo sport che sia sta poteva essere un hobby, uhm, questo diciamo proprio da bambino, no, perché qualsiasi cosa io abbia fatto, se non eccellevo, non avevo fatto il mio, okay, quindi io sono cresciuto con questa mentalità un po' su tutto, ma non è competitiva, cioè nel senso, io non richiedo questo dagli altri, è una cosa mia, okay, uhm, non non mi metto in competizione con nessuno, non non diciamo non sfogo questa cosa sugli altri. È una cosa mia, cioè paradossalmente, io sugli altri comprendo che non si può essere sempre perfetti, però per me è inaccettabile se questa cosa viene da me.
Quindi è un tuo modo di spingere te stesso sempre al massimo, e anche appunto, quando ottieni un ottimo risultato, comunque non riesci a, ehm, goderti, uhm, il momento perché vuoi sempre di più, è corretto?
Sì è corretto, penso che tu abbia centrato il punto.
Okay. Uhm, e per quanto riguarda le esperienze, uhm, anche sportive, perché mi hai già parlato di quelle scolastiche, ma, uhm, ne nello sport, ottenevi comunque ottimi risultati quando eri piccolo, ma, ehm, appunto, uhm, non riuscivi comunque a, ehm, a goderti il momento e e e quindi, uhm, te la prendevi anche un po' con te stesso perché volevi fare sempre meglio? Fammi, magari, un esempio proprio in ambito sportivo così mi aiuti a capire meglio sin dalle origini, uhm, come si è sviluppato questo atteggiamento.
Certo.